Oye, quiero que me platiques, ¿qué es lo que opinas cuando la gente no deja de utilizar su teléfono en los conciertos?
Uy, pues a ver, eh, yo creo que como todo en esta vida es un equilibrio, ¿no? Eh, yo creo que, eh, hay mucha gente, porque me ha pasado verlo en los conciertos, que todo el concierto están con el celular. Y y desde mi punto de vista, o sea, es, y están viendo el celular, o sea, es como que están casi, o sea, están enfrente del artista, por decirlo así, pero, en vez de estar viendo al artista, están viendo el cel al artista por el celular, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, digo, pues, este, o sea, no es lo mismo, ¿sabes? O sea, yo lo lo llegué a hacer al principio y me daba cuenta de que de, o sea, no me acuerdo ya qué concierto fue, pero yo decía, es que no me acuerdo de nada, mi mi recuerdo es, estar viendo la pantalla, aunque fuera el concierto.
Ajá. Ajá. Ya, ya. Ajá. Claro, la pantalla. Y luego ajá, y no sé si te pasó que luego ves, lo que pues, captaste en tu teléfono y la verdad es que ni siquiera valió la pena, ¿no?
Entonces Total, porque, pues, ni tienes, o sea, pues no, o sea, ni tienes el supercelular, este, lo que sea, y dejaste de disfrutar así el momento. Entonces, la verdad es que yo en ese aspecto, digo, bueno, cada uno, pues, a que haga lo que quiera, pero, este, <chuckles> yo creo que te pierdes de momentos así de disfrutar con el artista. Yo lo que hago es porque, eh, yo, por ejemplo, tengo así, este, mi artista favorito que he ido a ver así muchas veces en concierto, y entonces, como hay 2 o 3 canciones que me encanta y las y grabo una parte nada más. O sea, es como que ya tengo 2, 3 canciones y digo, estas, eh, la voy a grabar, este, pero, lo que hago es como que ahora sí que pongo el celular donde sea. O sea, bueno, así como que yo no no estoy viendo el celular, sino veo el artista y como que más o menos le calculo para grabar. Y luego ya me gusta cuando, este, pues con el paso del tiempo, la verdad es que sí me gusta ver algún alguna parte del del concierto de lo que yo grabé, ¿no? Pero te digo
Ajá. Claro, ¿no? Es buena estrategia, sí, sí. Ajá. Pero, te plantas tus límites.
sí, o sea, a lo mejor dentro de un concierto, a lo mejor a lo mucho he grabado 5 minutos, ¿sabes? Por
Está bien, es justo, suena justo.
sí. Porque, al final también yo creo, eh, que, bueno, te digo, de manera personal, yo creo que pue así me esfuerzo de disfrutar el concierto, se me queda más grabado en la memoria, las emociones también, o sea, porque cuando recuerdo un concierto, pues también están las emociones, ¿no? Hasta como lo que sentía en el cuerpo que estaba bailando y todo. Entonces, creo que eso te lo pierdes muchísimo si estás todo el tiempo con el celular.
Ujú. Claro. No sé si, mm, si hayas visto, pero ya ha pasado, y yo creo que últimamente mucho más, que hay varios, eh, artistas que se han quejado directamente con su público y les piden que aparten los teléfonos, que porque están distrayéndose ellos y la vibra en el en el concierto, no no está y y más los artistas que ya tienen mucho tiempo, ¿no?, eh, ellos han expresado que se nota la diferencia cuando todo el mundo estaba presente a la actualidad que, o sea, a ver, tendrás 100,000 personas viéndote, pero, pues, si 95,000 están más ocupadas en prender y apagar el flash, o en enfocar o tomar una foto, o contestar y subir una historia, pues, no no conectan con el artista, ¿no?, ¿qué opinas tú de de estos artistas que están pidiendo el prohibir el uso de los teléfonos en los conciertos?
Ujú. Sí. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Sí. Total. ¡Uy!, pues mira, yo eh, si nos tenemos que poner blanco o negro, yo lo apoyo, ¿sabes?, porque al final, pues mira, lo que se hacía antes, ¿no?, o sea, pues, te comprabas un disco ahí donde estab estuviera en el concierto, ¿sabes?, este, los mismos artistas a lo mejor después sacan el concierto así, eh, por YouTube o lo que sea y lo ves ahí, pero en entonces tú vives el momento, yo creo que te digo, si fuera blanco y negro, pues sí lo haría así, porque, o sea, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, ¿no?, de la energía, que cómo se sentirá, o sea, simplemente uno como persona, si estás con alguien que está con su celular y que dizque te está escuchando, pues no es, o sea, no pasa, ¿sabes?, aunque estén, están medio presentes, pero no están realmente presentes, y uno, o sea, de manera individual, pues, también te sientes como de, pues, m mejor quédate con tu móvil, entonces, imagínate, los art ajá, claro, y ahora imagínate los artistas que ahorita, eh, lo que dijiste me llamó la atención, ¿no?, o sea, a ver, a estar con miles de personas y y decir, pues, todos están con su celular, sí, según aquí, pero, pues, están pegados en el celular grabando, ¿no?, no están sintiendo y habiendo esa comunicación que yo creo que es bu lo importante en un concierto, ¿no?, entonces, pues, yo sí apoyaría eso de que no o sea, no me sentiría mal de de no grabar, al contrario, yo creo que sería
Sí, claro. Ajá. Justamente. Claro. Ah sí, definitivo. Claro. Te estaría quitando un peso de encima a lo mejor, ¿no?
Claro, sería algo bueno, sí, claro, porque ya es como que, pues, dices, pues, estoy en el concierto, ya está, y yo creo que en esos momentos también se están creando muchos espacios, eh, y se está dando cuenta también la gente, aunque es difícil, pues, de esos momentos de desintoxicación del celular, entonces, un concierto sería, yo creo que ideal para desintoxicarte y de verdad decir: "mira, esto es disfrutar de un concierto", ¿sabes?
Ujú. Tú tú diste 2 puntos que me llamó mucho la atención y creo que son muy certeros, ¿no? El, no puedes disfrutar el momento a través de una pantalla, ¿no? Y y tú dices que lo notaste cuando cuando empezaste a ver que, pues, o sea, a ver el concierto a través de tu celular y estar más enfocada en qué estás grabando que en el momento presente, eh, pues, no te dio como esa misma sensación. Y otra cosa que creo que también dijiste indirectamente es, mm, como, a ver tú qué qué opinas de esto, pero ¿tú crees que actualmente, eh, los recuerdos se están tratando de almacenar más en una memoria digital que en tu misma mente?
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ajá. Sí, total, a ver, yo creo, y esto yo lo he escuchado de varias personas, es que nosotros en el día a día tomamos tantas fotos, tantos videos y sinceramente, ¿cuántas veces las ves? O sea, nada, o sea, yo creo que, eh eh, con esta inmediatez que tenemos, y además que puedes tomar, mm, o sea, miles de, o sea, muchísimos minutos grabando o miles de fotos, pues, ya no le da ese toque especial, ¿no? O sea, como que yo creo que la mayor parte se queda en el en en la memoria, o sea, en la memoria de la USB o de la RAM o como se diga así de la computadora, y ya pocas veces dices: "Ay, mira, me voy a poner a ver esto porque, me trajo algún recuerdo", yo lo siento ahora más lejano que antes, eh, o sea, yo te juro antes
Exac Claro. <chuckles> Sí, sí, sí. Claro. Ya no hay un límite, ¿no? O sea, antes había un límite del espacio de tu memoria o el espacio de tu, qué se yo, rollo de fotos o de tu cassette, ahora, realmente ya no hay un límite, o sea, difícilmente te vas a gastar tú 100 gigas en en una visita, ¿no?
No. Ajá. Claro, no, y ponte a a pensar así, digo co de todos los conciertos que grabes o lo que sea, o sea, ¿cuánto tiempo también tú vas a necesitar como para ponerte a verlos?, ¿no? O sea, no sé, yo te soy sincera, yo antes, o sea, antes de que em, pues, el celular como que fuera tan necesario o que tuvieras las cámaras y eso, yo creo que veía más conciertos, eh, o sea, de mi grupo favorito, que se llama Garbage, este, en, o sea, de que, o me compraba los discos o cuando empezaba YouTube, los veía y los disfrutaba, pues, porque, bueno, no siempre están en concierto, ¿no? Pero decía, los podía disfrutar y decía, mira, que cuando ahora a lo mejor iba a los conciertos y y podía grabar, pues esos videos la verdad es que casi no los veo, porque se te pierden entran entre tantos datos
Claro. Ajá. Ajá. <laughs> Ajá. Claro, sí.
que es cuando a lo mejor ahora pasa este, ¿no? De que Google te recuerda, o no sé, cuál es desde la plataforma, pero, que te recuerda cosas, ¿no? Dices, ah, entonces lo ves, pero si no, ah.
Ah, sí, sí, sí, porque, aja. Te tiene que recordar ahora tu mismo móvil, tus propios recuerdos, porque, si no, tú ya ni siquiera los visitarías, ¿no?
¡Claro! <chuckles> ¿Ya no los visitarías? Yo creo que sí, o sea, es que ah, yo sí sonaré muy anticuada, pero si no. Ah
<chuckles> Guau, suena ridículo esto, pero también es muy cierto.
Sí, no, ah por ejemplo, ahora, bueno, yo veo que también hay artistas que les gusta eso de que enciendan, este, pues los móviles para que se sienta la energía como antes era con los encendedores, ¿no? Bueno, a lo mejor eso está chido, pero bueno, que eso se puede sustituir con los encendedores. ¡Ay sí! <chuckles>
La luz. Ajá. Claro, o o hay conciertos en los cuales, o sea, porque también hay nuevas iniciativas, ¿no? Y y hay conciertos en los cuales te dan un brazalete. Y este brazalete tiene un color, y en ocasiones hasta se llegan a conectar entre brazaletes, y pueden generar como patrones de iluminación, ¿no? Y creo que está mucho más padre, ah, pues, solamente la luz que ya ha pasado durante más de 10 años, ¿no?, del teléfono.
Ajá. Ah, sí. ¿Ah, sí? Claro, hay muchas maneras hacer de de que conecte la gente. Mira, yo no conozco así mucho, pero creo que Coldplay fue el que hizo algo así, ¿no? Y y hacen como, pues eso, ahí se necesita como algo de imaginación, la cual yo no tengo en este aspecto, este, pero pero sí, imaginación así en co en cómo poder hacer que la gente, este, pueda conectar. Yo creo que para mí un concierto, o sea, lo sigo defendiendo, para mí un concierto es como eh, compartir con el artista y como conectar con la gente. Sí. Y se pierde si estás con el celular totalmente. Incluso, eh, porque la verdad pasa, hay gente que está eh, tomándose los videos, este, así de ellos, o sea, así como de: "Ay, estamos aquí en el concierto", y así. Y entonces y están más pendientes del del Facebook y, a la ajá, al artista y todo. Exacto, porque se están grabando el video, ¿no? Y entonces, eh, luego los ves que hasta uno, también lo distrae, cuando no estás en el celular, porque, pues, estás viendo ahí en frente, así también uno chismoso, ¿no? Ay, pero no, así. Sí, te ilumina todo, y están viendo así de que se están mandando audios de: "Sí, es que en el concierto", o: "Mira, ya le puso like, a esto y todo", y dices: "¿Y el concierto en dónde está?", ¿sabes?
Ah, claro. Sí, sí, claro que sí. <chuckles> Claro. Y tienes que estar presente, sí, exacto. <chuckles> Sí, sí, sí. Y dándole la espalda al artista, ¿no? Para que el artista salga en la cámara. Y se ve una pantalla, finalmente ilumina. <chuckles> Claro, exacto, acaba en segundo plano, y el el el abre el foco de la atención para esa persona y las personas que están a su alrededor es esa misma persona, ¿no?
Sí, sí, porque al final tú lo yo soy, por ejemplo, soy chaparrita, entonces, pues, cuando ponen el celular hacia arriba, digo, pues, estoy viendo el celular, ¿no? O sea, de la persona que está enfrente, en vez de poder ver así como al artista, este, y sí te distrae. O sea, más bien, te tienes que enfocar mucho más en el concierto, como tratar de decir: "No no voy a pelar a los que están al lado mío con su celular", y y estar más presente. Entonces, como que sí cuesta trabajito. A veces llega a ser molesto, la verdad, ahí sí yo puedo sonar muy amargada, pero a a veces sí me he molestado así como de: "Ay, o sea ¡ya guárdalo!", exacto, más así cuando te digo, pues sí, o sea, cu cuando son artistas que me superencantan, que, pues, obviamente, voy a los conciertos de los artistas que me superencantan. Entonces, como hasta por mí, es un poquito de respeto hacia el artista, ¿no? O sea, sí.
<chuckles> Pues sí. Definitivo. Claro. ¡Ya guárdalo! <chuckles> Oye, ¿sabes qué se me ocurre? A ver si te gusta esta idea. Em, ¿has ido a parques temáticos donde, pues, te dan un brazalete y con tu brazalete con promedio de códigos, eh, QR, eh, te toman fotos o videos o E-T-C?
A ver Sí. Ajá.
Imagínate aplicar eso en un concierto, estaría padre, ¿no?
Que te los tomen a ti, ¿no? Sí.
Ajá, o sea, que tengas brazaletes y, pues, no sé, ahora con la tecnología de inteligencias artificiales, drones y todo eso, pues, te vas con tus recuerdos, pagas tus fotografías, te mandan un video exclusivo de de del momento, porque, digo, hay muchos artistas que dicen justamente eso, ¿no? O sea, a ver, no graben, porque yo estoy transmitiendo y lo voy a subir a YouTube y va a ser gratuito, ¿no? Pues, si pudieran conectar conciertos a través de brazaletes con código QR y te dieran momentos de tu experiencia, fotografías y eso estaría padre, ¿no?
Ujú. Sí. Estaría padre, aunque siento que también, así como suenan los conciertos, al menos en México, de lo que yo recuerdo, seguro te lo van a dejar así en este, te va a salir más cara la foto que el concierto, o no sé, depende, pero yo
Ajá. <laughs> Claro, pero bueno, podría ser en lugar de de comprar como anteriormente, no sé, el disco en vivo o cosas así, pues, final es como en un parque, ¿no? O sea, tampoco en los parques es barato, pero bueno, es es un buen recuerdo y te ayuda a estar presente en el momento, ¿no?
Sí. No. Claro, sí, yo creo que sí sería como algo bueno porque, el chiste también es que uno lo disfrute, ¿no? O sea, que uno esté más así en el momento que es estar así en el en el concierto, entonces, bueno, a ver, yo también digo, pues, si estás allí en el concierto, ¿qué más te pueden tomar la foto de que estés gritando y así, no?, o sea, <laughs> pero bueno, algo es lo mismo que hacen las personas. Antes, yo creo que, bueno, sí estaría bien, o sea, lo que importaría es como eso, tratar de que de hecho, hay artistas que se superenojan, o sea, yo, por ejemplo, el de Enrique Bunbury, ya hace mucho tiempo que no lo veo, pero, sí he visto así videos en los que de verdad se mega enoja porque, lo estén así grabando, o sea.
<laughs> Sí. Ajá. Ajá. Está bien, pues digo, es es es, bueno, a ver, es el momento de todos, pero, supongo que va enfocado en eso, ¿no? En que se disfrute el momento, oye, y a ver, otra idea, ¿y si separaran áreas? Como que áreas en las que la gente puede usar su móvil y otras donde está superprohibido.
Sí. Sí. Ay, genial, así como los fumadores y no fumadores. Mira, esa idea esa idea me gusta más. Porque yo creo que ahí cada quien puede decidir, y yo te aseguro que va a haber mucha gente yo creo, eh, no sé, a lo mejor no, pero yo creo que habría mucha gente que estaría sin el celular, porque al a veces
Ajá. Exacto, sí, sí, sí. Está padre. <chuckles> ¿Tú crees? Y hasta lo venden más caro, ¿no?, después resulta. <chuckles>
Sí, a lo mejor ¿no? Pero yo creo que porque también muchas veces y sabes qué me ha pasado, que tú dices: "No voy a grabar, no voy a grabar", y de repente estás viendo que los demás graban. Y entonces como que dices: "Ay, no, pues a lo mejor sí tengo que grabar", ¿sabes?
Uy, si te despiertan ahí el pequeño diablito de sacar el teléfono.
Sí, sí, sí, o sea, tienes que tener como esa lucha de: "No, no voy a grabar", porque de repente dices: "No, pero es que hay otra gente que sí está grabando y y si me lo pierdo". El famoso FOMO y esas cosas, ¿no?
Claro, sí, sí, sí, que pasa en las zonas turísticas, ¿no? De repente ves a alguien tomando una foto, y todo el mundo hace fila para tomar foto, ¿no? Cuando nadie siquiera se había planteado hacerlo.
Sí. Total, entonces en los conciertos también pasa. Entonces, yo creo fíjate esa idea, yo creo que sí estaría muy buena porque, habría mucha gente que dice: "Nosotros no vamos a tomar, este, fotos" y este y ya entonces ya no te estás ahí como que diciendo: "Ay, este, es que el otro está tomando y yo sí", o o que esté molestando, ¿no? Y cada q y yo creo que ahí cada quien sería feliz como que a su estilo, ¿no? Así.
Ajá, justo. <chuckles> Pues ya, mira, hay que cerrar esta ídea y vendersela, a las grandes productoras.
Sí. Ay no, pues, me me encantaron tus ideas, me abriste la imaginación. <chuckles> Te agradezco mucho.
<chuckles> No, a ti, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y responder ahí las preguntas de curiosidad que te hice.
No. No, pues, muchas gracias a ti, como te digo, porque, me hiciste ver de unas formas de estar con y sin celular, que yo no había pensado en un concierto. Que estés muy bien.
<chuckles> Igualmente, hasta luego.